Ну, одна из игр, в которую я играл, но еще не приобрел себе, хотя я очень хочу. Это игра "Бункер" называется. Мне очень понравилась вот за
Не слышал о такой. Рассказывай.
заду да, задумка мне этой игры понравилась. И то, что это как раз игра вот для игры с кем-то. Там, по-моему, минимум 2 игрока, хотя не понимаю, как можно вдвоем играть. Вообще, там, э, <clears throat> должна быть большая компания, хотя бы человек 6-5
<laughs> Да. Так.
для игры. И суть в том, что вы берете карту и вы должны попасть в бункер. И каждому из вас выбираются вот, дают специальную роль карт. Получается, какое у вас здоровье, кто профессии какое какие какое у тебя здоровье, сколько тебе лет и так далее, и так далее, и так далее. О, суть в том, что в бункере какое-то ограниченное количество мест, меньше, чем у вот людей, которые это играют. Вы, получается, должны голосовать, кого ф
Так. Профессии какие-то, что ли? Или это к Какая жестокая игра! <chuckles> Какая жестокая игра.
кого впустить в бункер, а кого нет? Стоит интерес: ты должен какие-то вещи недоговаривать, которые у тя есть, какие-то договаривать. Например, ты старый человек, вот, и не говоришь. Спрашивают: "Ты старый?" Ты говоришь: "Ой, я хирург!"
Это в игре старый человек, да? У тя карты такие. Да, я понял.
Да, да. Вот и получается, ты как-то замалчиваешь плохие вещи и говоришь хорошие вот, чтобы как тебе убедить всех и тя взять.